هاقول لِك آآ أكتر أكتر حاجات ممكن تأثّر في الناس بس بقوا يتأثّروا بالح كلّ الحاجات اللي بيشوفوها، يعني دلوقتي الناس لمّا بتفتح السوشيال ميديا بيشوفوا فلان ال جاب هدية معيّنة لفلانة، البنت دي أساسًا بمجرّد ما بتشوف الفيديو، إ أي بنت عمومًا بتبدأ تتأثّر وبتشوف إن كلّ ال المفروض المتجوّزين أو اللي في علاقة خطوبة أو كده لازم يعم لازم يعملوا كده.
أيوه فهمت قصدك.
فبتستنى من أي من مجرّد من خطيبها أو جوزها أو ال أو الولد اللي هي عارفاه إن هو يعمِل زي كده بالضبط، ده لو عمل أقل من كده العلاقة بتتأثّر طَب أساسًا إحنا بسبب واحد أساسًا بيجري ورا الReach وبيجري ورا إن هو ي يورّي الناس هو بيعمِل إيه برغم إن دي ممكن ما تكونش حياته الطبيعية، آآ خلّى ف فَتَن فَتَن شباب تانية صغيّرين، فَتَن شباب تانية وقل و وصّل لهم صورة مش موجودة، وصّل لهم شورة مش حقيقية، فخلاص ال الناس بقوا مش مست ال ال الزوجة مستنية من زوجها حاجة معيّنة، وما بي مش هيقدر يعملها لإن هو م
إمم. معاك حق فعلًا. أكيد بدأوا يتأثّروا باللي هُم شايفينه، وبدأوا يقارنوا هُم كمان شايفين إن بقوا شايفين إن ده الطبيعي، وإن ده اللي بيحصل وحياتهم هي اللي مش طبيعية، أو اللي بيحصل من أزواجهم هو اللي مش طبيعي يعني.
بالضبط. بالضبط، والزوج كذلك ممكن بسبب حاجات معيّنة بيشوفها على السوشيال ميديا، بي هيستنى حاجات معيّنة من زوجته مش هيلاقيها، ف <tsk> لإن لإن اللي موجود قدّامه دي حاجة مش حقيقية، دي حاجة fake اسمها إيه أساسًا زمان إحنا كنّا مسمينها إيه، بالضبط من 10 سنين كده، كنّا مسمينها واقع افتراضي، أو يعني حياة افتراضية.
إمم. آه بالضبط فعلًا.
هي كنّا مسمينها مواقع التواصل الافتراضي، يعني مش مواقع التواصل الواقعية، أو الحقيقة، لأ إحنا كّنا موسننها إن حاجة كأنها موجودة، فهو هيصوّر لك أحلى حاجة عنده.
إمم. بالضبط. مُلاحظة كويسة جدًا فعلًا، يعني فكرة إن السوشيال ميديا يوصفوها بواقع افتراضي اللي هو واقع مش حقيقي، هي فعلًا ما عندهم حق، يعني فعلًا السوشيال ميديا الناس بتظهِر الللي الناس بقى عايزاهم يشوفوه، يعني مثلًا مش بتظهِر الحقيقة الكاملة، بتظهِر بقى وق يعني ورا الشاشات برضه مش بتظهِر الحياة الواقعية بشكل كامل، يعني هُم بيبيّنوا حاجات معيّنة بس، عايزين الناس تشوفها مش أكتر من كده.
إمم. بالضبط، بالضبط. ده حقيقي. إمم.